Oh mais après ça, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais ça a fait un effet, heu, boule de neige, avec ma conjointe, après avoir fait ce petit road trip, donc avoir ça a duré quand même, ouais ça a duré pas mal de temps, peut-être, pas forcément 1 mois mais presque, un bon un bon 2-3 semaines cumulées quoi et ben, dis-toi qu'après ça on a fait- la Slovénie, la Hongrie, la la o l'Autriche, la Suisse, on a fait, l'Italie, on a fait, heu, la Tchéquie, on a fait la Pologne, on a fait le Luxembourg, on a fait la Hollande, on a fait la Belgique et on est parti à Londres. Là on a prévu d'aller à en au Japon, on ne s'arrête plus. Voilà c'est ça que je voulais dire. <chuckles> Après tout, t'avoir t'énuméré tout ça, c'est qu'on s'arrête plus!
OK. Oui. Oui. Ah. Ah oui. <chuckles> Oui. Oui, oui, ben après c'est c'est vrai que l'avantage d'habiter en Europe c'est qu'on a accès à un grand nombre de pays, un grand nombre de cultures différentes. Vous avez tout fait ça en voiture ou vous avez utilisé p heu, par exemple, un inter-rail, quelque chose comme ça?
Alors le seul truc qu'on n'a pas fait en voiture c'est Londres. Heu, on a pris, heu, l'Eurostar je crois si je dis pas d
OK, oui parce qu'ils conduisent à l'envers donc ce serait. <chuckles>
Ben, c'est pas forcément ça mais c'est plutôt les coûts, parce qu'en fait tu avais des taxes là-bas quand tu arrives tu as des taxes, en plus, heu, pour, heu, exactement pour pouvoir rouler et comme en plus, ma voiture elle est vieille, ben plus ta voiture, elle est vieille, plus tu payes de taxes donc heu, c'était, heu, pour des étudiants c'est ina inimaginable hein, c'est non on préf déjà qu'on paye cher Londres c'est cher. On va pas non plus payer en plus des taxes mais ce qui nous a voilà ce qui ce qui va vraiment changer c'est que je suis passé de quelqu'un qui, pensait pensait voilà c'est v vraiment c'est c'est très important de de ce mot parce que je pensais ne pas aimer forcément les voyages de pas être fait pour ça et au final, c'est moi qui lui demande à chaque fois et elle qui est une grande fan. Je me suis vraiment adapté à à ça et je je je me souviens d'un truc que quand je lui ai dit, heu, que j'avais envie de la suivre n'importe où elle a été
Ah OK pour rentrer dans la ville? OK. Ouais. Ah oui, d'accord. O Mmh. Mmh. Oui. <chuckles>
je me souviens qu'elle m'ait regardé pendant, peut-être, allez, 20-20-30 secondes mais 20-30 secondes quand quelqu'un te regarde et te dit rien c'est long, <chuckles> c'est assez long
C'est beau. Oui, c'est mignon. <chuckles>
et je me souviens qu'il y a une petite larme qui est apparue, heu, peut-être une poussière dans son oeil ben, je lui en veux je lui en veux pas t'inquiète. <laughs> Non plus sérieusement, hé, hé tu sais? En m en en me regardant et elle je me souviens elle m'a serré, mais tellement fort. Je crois que j'avais jamais vu autant de force, heu, en enfin quelqu'un qui mettait autant de force sur un câlin quoi et elle elle m'a regardé en pl en limite en p en en pleurant en disant mais: «Incroyable!» alors que tu sais? Je lui avais dit juste avant que ça me soûlait les voyages des trucs alors que j'en en fait, j'en savais rien.
Oh, mmh. <laughs> Trop mignon. D'accord, donc heu Mmh mh, OK. Oui, oui, oui. Oui, d'accord, donc ça a aussi renforcé en fait, heu, ça a aussi changé votre relation ça l'a fait évoluer dans le positif au final?

Ouais, ouais, ouais, ça c'était heu p waouh. J'ai j'ai testé hein, la voiture, je suis monté à 200 avec. <laughs> J'ai plus jamais recommencé. <laughs> Je peux t'assurer, ça c'était heu rédhibitoire, j'allais à 130, 140 maximum, parce qu'en plus c'est une perte d'essen enfin on va pas se le cacher hein, heu, à part les grosses voitures, les Tesla, les trucs comme ça, qui eux, bon sont électriques. Donc heu, why not? Mais par contre pour, heu, nous, ma enfin ma voiture, une Clio, je vais pas la monter à 140 plus, quoi. Parce que c'est c'est une perte d'argent, heu, au niveau de l'essence et en plus au niveau réparation, quoi.
<chuckles> Ah d'accord. <chuckles> Ah oui. <laughs> OK. Oui. Mmh. OK. Oui, oui, oui. <chuckles> OK et donc du coup, ts où est-ce que tu es allé au final?
Alors on a commencé par heu, Cologne, parce que du coup il y avait la fameuse cathédrale à visiter qui était resplendissante, hein, la cathédrale, elle est quand même mystique, elle a quelque chose, elle a un charme hein. Donc, heu, on on
OK. Oui. C'était c'était l là où vous étiez, heu, basés, heu, pour les études? Ou heu
Ou ouais, ouais c'était à peu près à côté, on était à peu près à 25, 30 bornes en voiture, nous on était du côté de Bonn, heu, parce que il y avait c'est là où elle avait son université. On était dans un petit heu en on partageait si tu veux, un mmh un appartement enfin on était enfin c'était pas vraiment un appartement, mais c'était on avait une maison. Mais nous on habitait dans l'appartement, c'était un habitant qui nous accueillait en fait, chez lui.
OK. OK. OK. Oui. Mmh. OK. OK. Et heu, du coup ouais, tu disais que tu étais tu avais commencé par Bonn, heu, ensuite, heu, tu es allée plus dans plus dans l'est de l'Allemagne?
Du coup on a fait, ouais, on a fait Bonn, on a fait Cologne, après on est monté un petit peu sur Hambourg, mais Hambourg c'est une des seules villes qu'on n'a pas trop apprécié. Peut-être aussi qu'on y a été à un moment donné où il faisait il pleuvait, enfin c'était vraiment torrentiel, c'était pas tip top. Ensuite on a été à Berlin, Berlin là par contre on a c'était, heu, incroyable. On a fait, heu heu du voilà il y avait pas mal de monuments là-bas, heu, qu'on qu'on a visité, la Fernsehturm qui était pas mal, on a même, heu, mangé dans le restaurant au-dessus. Ma tante elle nous avait offert ça. Tu sais, il y a un petit
OK d'accord. Ah oui <chuckles> c'est pas idéal, oui. OK. Oui. Oui. Ah la tour de de télévision?